Alors, heu, les niveaux sociaux dans ta vie quotidienne, heu, qu'est-ce qu'ils ont, heu, qu'est-ce qu'ils ont changé, qu'est-ce qu'ils ont, heu, influencé?
Ouais. Hem et ben ça m'a permis, heu, de mieux communiquer avec d'autres personnes tu vois? Pas forcément mes amis tu vois? Heu et de découvrir de, heu, enfin de nouvelles personnes et des nouvelles pages tu vois? Je sais pas si tu si tu tu utilises les réseaux sociaux?
Ouais. Heu, je alors, en réseaux sociaux, j'en ai quasiment plus. Je passe vite fait de temps en temps sur Twitter, Facebook, j'y vais jamais.
Mmh mh. D'accord.
Du coup, i après tu vois il y a des gens, ils disent par exemple les Reddit, heu, les trucs heu, enfin mince Reddit, YouTube c'est des réseaux sociaux. Bon.
Heu, Reddit, heu, je sais pas si c'est comme un réseau social. Je pense que c'est juste pour poser des questions, non? Enfin je sais pas, je sais pas si ça peut être ça.
Ouais tu peux discuter avec des gens, mais en en vrai, zi ils consid il y a des gens qui considèrent ça comme réseaux sociaux, moi je me dis: «C'est plus un forum qu'autre chose» en fait. Donc hem
Mmh mh. D'accord.
donc Reddit j'y passe dessus mais c'est vraiment pour, heu, lire en fait, heu, des sujets, des trucs comme ça.
D'accord.
Donc heu il y a pas de communication. Pour le coup, moi, je fais juste lire, je fais que lire les sujets. Donc heu
OK.
et les réponses, du coup.
OK, toi, tu utilises Reddit. Moi, Reddit je suis tombée, heu, que quelques fois dessus, heu, en fonction de, hem, de ce que je recherche, tu vois. Si je trouve pas de réponse, heu, je tombe sur Reddit.
C'est vrai qu'il y a souvent des répon ses. Quand tu vas chercher quelque chose, ils donnent souvent, heu, en 1er résultat, les résultats Reddit aussi, ouais.
Mmh mh. D'accord. Heu, et après, heu, Twitter, heu, j'ai dû utiliser, heu, il y a des années, mais heu et heu enfin, je sais pas comment vraiment l'utiliser, puis je je recherche pas les infos sur Twitter. Et hem, mmh mh. Heu, sinon heu, j'utilise Instagram
Ouais, de toute façon, faut pas chercher l'info sur Twitter, ouais.
TikTok, mais TikTok je je communique pas avec les gens, je mets juste des vidéos. Heu, Insta, heu, c'était juste pour, heu, être visible par rapport, heu, aux f aux potentiels clients, tu vois?
OK.
Et heu, Facebook, c'était au début où ça a commencé c'était pour, heu, bah, tu sais, se connecter avec tout le monde, tu vois? Quand ça avait commencé. Et ben, tu sais, tu tu tu pouvais, en fait, re heu, te connecter à des gens, heu, avec qui t'avais des o enfin des relations auparavant, tu vois? Au collège, au lycée et tout, ouais. Ça, c'était pas mal. Mmh.
Mmh d'accord. Oui, c'est ça. Oui. Oui, mais voilà. Où tu es moi, de toute façon, les seuls cas les seuls contacts que j'ai dessus, c'est des personnes avec qui j'étais au Alors, ça a dû commencer collège et ensuite lycée, quoi.
Ouais. Mmh mh, ouais, c'est ça.
Donc heu, et mes parents. Donc heu
Mmh.
J'ai pas de heu, je cherche pas des contacts sur Facebook, en fait.
Heu. Oh! OK. Ouais, d'accord. Bah moi, à l'époque, quand ça a commencé, je me suis dit: «Ouah, c'est trop bien, on peut se connecter avec des gens qu'on avec qui, on tu sais, on s'est perdus de vue et tout». Hem, et après, il y avait un autre site, heu, je sais pas si ça s'appelait Alumni ou c'est un autre truc. Et, heu, tu pouvais retrouver des personnes qui étaient dans ta classe.
Ouais. Heu, n ouais. Ah! Heu.
Heu, pardon, ouais.
Oui, je je vois ce que c'est, le site, mais j'ai aucune idée du nom.
Ouais, ouais, je je je pen je pense pas que ce soit à Alumni. Ça, c'est un autre truc et j'ai retrouvé des personnes qui étaient avec moi en primaire.
Non, je crois que c'est pas ça, mais ouais, j'ai, heu Ah oui, quand même.
Ouais, ouais, c'est fou. Mmh.
Bon, après, moi, les personnes qui étaient avec moi en primaire, je les connais toujours, donc heu
Ah! Bah ça, c'est bien! Mmh mh.
Ah ouais il y a, oui, non il y en a s oui, non, il doit y en avoir une dizaine que je sais plus qui c'est. Enfin que je sais plus qui c'est, je sais pas où ils habitent, machin.
Mmh mh. D'accord.
Mais c'est vrai que la plupart, même s'ils ont déménagé, je suis toujours, entre guillemets, «en contact» avec eux. On se connaît toujours, quoi. Donc heu
Mmh mh. D'accord. Ah ben non, heu, moi c'est c'est vraiment, heu, rare parce que comme j'ai déménagé, enfin, je suis partie faire des études et tout et ben, je les voyais pas.
Je ouais, je réfléchis, hem Bah c'est ça. Oui, non, forcément quand tu as déménagé, c'est c'est complètement différent.
Mmh, mmh, mmh. Mais c'est bien que que que comme toi tu as pas déménagé au moins, heu, tu connais tout le monde en fait.
C'est moi, j'ai pas déménagé. <chuckles> Donc heu C'est ça. C'est un peu ça.
Mmh, mmh ça c'est cool. Heu, après, heu, sur Instagram, c'est, heu, tu vois, je mets, heu, enfin je montre ce que je fais. Heu, après je j'ai eu quelques clients via Insta, pas beaucoup, mmh heu, ouais, ça fait de la pub, heu, pour le moment j'utilise gratuitement, je mets pas de je paye pas en fait.
OK. Via Insta ouais. Oui, ça fait de la pub, ouais. On peut payer Instagram maintenant?
Ouais, tu peux payer Instagram pour faire des pubs.
OK. Ah je savais pas.
Ouais, mmh. Heu, après tu le vois. Quand c'est des pubs tu le vois c'est marqué, heu heu, compte tu as tu sais tu sais quand tu f tu scrolles, voilà, c'est ça, quand tu scrolles bah, tu vois que c'est marqué c'est un truc, heu, contactez la personne et tout machin. Mmh.
Un truc commercial quoi. D'accord, OK. OK. Oui bon après, heu, si ça marche hein?
Bah, ouais pour le moment! Après je me dis, heu, il y a plusieurs personnes qui utilisent TikTok aussi pour vendre leurs services.
Moi TikTok je connais pour le coup je connais pas du tout, j'ai, mmh, jamais installé l'application donc heu.
Bah en en en fait, c'est presque, c'est quasiment comme, heu, Instagram, en fait, tu fais que scroller. Tu scrolles, tu regardes les images, heu, ouais, c'est ça. En fait, c'est une perte de temps. Des fois, mmh mh.
Oui, parce que j'aime pas ça! Beh c'est un peu ça en fait. Je me dis c'est c'est vraiment, heu, si c'est scroller pour scroller, je vois pas l'utilité donc heu.
Mmh. Bah en fait, je pense que tu sais ils te ciblent par rapport, heu, tu sais comme Instagram, tu vois? Ils te montrent, heu, le contenu, heu, en fonction de, heu, ce que tu voilà. Et heu, enf et une vidéo entraîne une autre, tu vois? C'est c'est c'est limite addictif. C'est c'est pas forcément, heu, super méga intéressant.
Oui, l'algorithme heu oui. D'accord. Et c'est, fin, c'est c'est fait pour en fait, toute façon, c'est heu.
Ouais, mhm mh. Et en fait, heu, si tu l'as des fois, heu, enfin, si tu es une personne qui scrolle beaucoup, tu passes ta journée dessus. Alors que, heu, il y a tellement de d'autres choses à faire, quoi, tu vois?
Ouais non merci! Non non mais je comprends et non merci pour moi, j'ai autre chose à faire de ma journée que scroller sur Instagram ou sur heu
Mmh. Bah, tu as raison. Ouais, tu as raison, tu as raison. Parce que, heu, parce que ça devient un piège hein! Heu, je l'ai je l'ai expérimenté et heu heu, là, heu, peut-être il y a 2 semaines, heu, avant tu sais, je dormais vers 21:00-21:30. Bah en fait, en scrollant, je me je me retrouve à être à 00:00 et je me dis: «Mais non, mais j'ai perdu mon temps!»
ou sur TikTok! Non mais bah oui. Ouais. Bah tu passes 2 heures quoi.
Ah oui, j'ai perdu mon temps! Et en fait il faut que j'arrête heu
Bah ouais vaut mieux parce qu'en plus là, tu perds des heures de sommeil quoi donc c'est pas cool.
Mmh. Beh oui, c'est pour ça que je suis trop fatiguée. <chuckles> Non, tu avais pas du tout.
Ça aide pas. Non, mais c'est c'est des pièges, c'est, heu
Ouais. Mmh mh.
enfin en tout cas TikTok, Instagram, heu, bon. C'est à la limite scroller regarder des photos machin OK.
M Mmh mh.
Autant TikTok, c'est un énorme piège quoi enfin
Ouais, c'est vrai et en plus il y a encore d'autres plateformes, heu, similaires tu vois? Qui commencent à, heu, être très populaires mais heu, j'ai pas envie de suivre la tendance, tu vois? Il y a trop de trucs, heu, enfin tu en télécharges un truc, tu en télécharge un autre, heu, enfin tu perds, heu, enfin moi je perds mon temps en tout cas.
Ouais, non mais je peux comprendre. Ben c'est pareil, moi je trouve que c'est une perte de temps, donc pour le coup, j'y vais pas. Bon après je dis ça, je fais la même chose sur Reddit hein mais heu
Mmh mh. Mmh mh.
mais au moins sur Reddit, je peux lire des sujets quoi, c'est Je peux tomber sur des infos intéressantes, des trucs comme ça. Autant, heu
D'accord. Heu une fois je crois que je suis tombée sur Reddit, je sais plus si c'était sur par à propos de, heu, je recherchais un truc pour une voiture tu vois parce que j'avais un souci de coffre. Et heu, je crois que je suis tombée dessus, heu mais mais j'ai pas trouvé mon ma réponse.
OK. Dommage. <chuckles>
Mmh ouais, c'est dommage. Mais je trouve que, heu, mais je pense, il y a il y a doit y avoir pas mal de choses parce qu'il y a une personne qui m'avait dit que, heu, elle utilisait beaucoup Reddit, heu, quand elle cher recherchait les infos.
Oui bon après, heu Bah, normalement, c'est vu qu'il y a des su il y a des des boards pour un peu tout et n'importe quoi.
Mmh. Mmh mh.
C'est vrai que normalement si on tape, heu, notre problème, ou en tout cas le problème général et qu'on tape Reddit juste après sur google
Mmh mh. Mmh mh.
on va tomber sur énormément de ressources, sur ce sujet-là quoi.
Ah c'est cool ça! Ah bah je devrais peut-être l lu heu, enfin, approfondir le truc. Mmh.
Mais bon, est-ce qu'il y aura la bonne réponse? Est-ce qu'il y aura pas la bonne réponse? Ça c'est différent aussi. C'est ça ça change tout le temps.
Ouais. C'est différent, c'est vrai. Mais, heu, je me dis que si c'est ça peut être une grosse source d'info, heu, c'est top! Tu vois? C'est comme si tu cherchais sur YouTube au final, heu
Oui, bah normalement c'est bah, c'est un peu ça. Sauf que là, au lieu de trouver, heu, bah de toute façon la plupart du temps si tu cherches l'info, elle va être linkée, heu, il va y avoir un sujet sur Reddit et peut-être que dans le sujet, il y aura un, ou un lien vers une vidéo ou un lien vers un site extérieur justement qui explique le truc. Donc, heu
Mmh mh. Mmh mh. D'accord! Ah ça peut être intéressant.
Moi, je sais que je m'en sers comme ça et ça fonctionne très bien, donc heu
Et hem Mais, heu, justement, hem, j'ai une question, heu, comment les réseaux sociaux modifient-ils ta perception de la réalité?
Ouais? Ma perception de la réalité, heu
Ouais.
Bah de toute façon, je fais pas confiance aux réseaux sociaux pour me dire, ce qu'est ce qu'est la réalité en fait, donc, en soi, heu, Internet, ça reste internet, donc heu
Ouais, ça c'est vrai. Mais je me dis: «il y a des personnes» ouais, c'est ça. Mais je me dis tu sais, des fois, il y a des personnes, bah surtout les jeunes, ils sont très influençables. Heu, ils pensent qu'en fait, tout ce qui est sur, heu, les réseaux, c'est vrai, tu vois? Par exemple, heu, heu, Insta et TikTok, en fait, heu, les jeunes sont tellement, heu, dessus, heu, que limite, c'est comme si c'était leur vie, quoi.
Ça oui. Eh o oui. C'est pas s Et c'est parce qu'ils ont pas ils ont pas grandi avec. Ils sont arrivés avec le truc déjà là, en fait.
Mmh.
Nous, on a grandi avec les réseaux sociaux à partir du moment où ils sont apparus jusqu'à maintenant. Et du coup, on a vu la différence entre les 1ers réseaux sociaux, où tu étais là juste pour parler avec tes amis et où, maintenant, c'est limite de la propagande, en fait. Donc heu, vu qu'ils ont pas ce ce recul-là
Ouais. Mmh mh. Ouais, bien sûr. Mmh mh. Mmh mh.
et je peux comprendre qu'eux, ils voient ça comme si, nous, on regardait, heu, je sais pas, les infos de TF1, quoi.
Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est, tu sais, les ten enfin, je pense pas forcément que des tendances, mais, tu vois, des fois, il y a des choses, heu, hem, leurs challenges, là, tu vois?
Donc heu Oui.
Bah, ils sont très dangereux, hein.
Ils sont trop dangereux.
Ouais.
Après, heu
J'entends des choses qui qui arrivent, heu, machin, qui dans les cours de récré et tout. Je dis: «Mais pourquoi il y a autant de choses»? Tu vois?
heu, parce que, heu, normalement, ces réseaux sociaux, ils sont pas censés être utilisés par des gamins, en fait, hein, j'ai envie de dire, heu. Je crois que Facebook, ça doit être 15 ans
Mmh. Mmh mh.
normalement
Ouais.
et YouTube, ça doit être la même chose
D'accord
et je suppose que TikTok doit être pareil?
Heu, j'ai pas regardé j'ai pas regardé.
Mais le problème, c'est que c'est pas c'est absolument pas, heu, c'est absolument pas surveillé. Mais c'est pas surveillé, surtout.
Bah, c'est pas adapté. Ben, c'est pas ben, oui. Et heu, il y a aussi Snapchat, je crois, aussi. C'est encore, heu moi, je trouve que c'est très dangereux, Snapchat. Tu sais? C'est les vidéos qui s'effacent, heu heu, dès que tu les as vues. Je crois que c'est sous 24 heures, ça s'efface, un truc comme ça.
Ah oui, possible, je sais pas. En TikTok, c'est même 13 ans. Je suis désolé, 13 ans, tu as rien à faire sur TikTok.
Mmh.
C'est
Bah ouais, mais mais j'en ai vu j'en ai vu plein, des jeunes, sur TikTok.
bah, c'est le problème.
Ouais.
C'est et ils y sont même des fois avant 13 ans. Enfin, je suis suis désolé, quand tes parents, heu, sur ton sur le téléphone de ton gamin, faut qu'il y ait des applications enfin, faut qu'il y ait un un contrôle parental, hein.
Mmh mh. Bah ouais mais en fait, heu, moi tu sais que moi, je je donnerais même pas de téléphone à à mes enfants avant longtemps hein. <laughs>
Non, mais tu peux leur donner un téléphone, heu, à 13 ans, tu vois? Mais il y a rien dessus. C'est un téléphone pour téléphoner, quoi.
Oh! Ouais, je sais pas. Heu, je vais leur prendre un un ancien Nokia, là. <laughs> Voilà, comme ça, ils peuvent juste appeler et envoyer des messages, ça suffit.
Ouais, voilà, tu leur prends 3310, ouais. C'est pas plus mal, en vrai.
Bah oui, j'ai dit: «J'ai grandi avec ça, heu et mon 1er téléphone, c'était à à peut-être, heu, 16 ou 17». Quand j'étais à un lycée assez loin, tu vois?
Ouais, ou la ou à peu près ouais, ça devait être à 15 ans, moi ouais.
Mmh. Donc heu, je me dis, heu en fait, ils ont pas vraiment besoin. Il y a tellement plein de choses à faire. Il y a la lecture, il y a plein de trucs, heu, heu, j'ai j'ai là, j'ai ma nièce. Elle a peut-être, heu, 10 ans? Elle a un téléphone et en fait, heu, elle reste, heu ben, je sais pas, ses parents lui ont acheté un téléphone. J'ai rien compris.
S absolument pas. Ouais. À quoi ça va lui servir? Qu'est-ce qu'est-ce qu'elle va faire avec un téléphone? Elle a 10 ans, enfin, elle a littéralement pas le droit d'aller sur aucun site à ce à cet âge ce à cet âge-là. Donc heu
Ouais, je sais pas. Ben, je sais pas, mais je crois qu'elle, heu, elle est trop sur les textos je pense.
Ouais, d'accord.
Franchement, heu, je sais pas.
Oui, enfin après.
Je je j'en connais d'autres pareil, heu, 10 ans, 11 ans, je mais, heu.
À 10 ans, tu vas jouer au parc, tu envoie pas des textos en fait, enfin, je sais pas, c'est bizarre.
Bah, oui. Non, non, c'est bizarre, heu, c'est trop bizarre. Et après ma fille elle fait: «Ouais mais elle a un téléphone!» Je fais: «Oui mais en fait, heu, ça ça ça lui ça lui sert à quoi? Ses parents ils sont là».
Oui, mais c'est c'est pas là.
Voilà.
C'est oui enfin toute façon voilà, à 10 ans, de toute façon la plupart du temps ben tu te balades pas tout seul, heu, sans tes parents. Donc normalement tu as même pas besoin du téléphone, quoi.
Et bah en fait tu en fait tu penses ça, mais je vois des enfants dans la rue tout seul. Des fois, heu, peut-être, des 7-8 ans tout seul, je me dis: «Mais comment ça se fait qu'ils sont tous seuls dehors comme ça», tu vois?
Ouais. Après ils sont peut-être devant enfin
Mmh.
s'ils sont devant chez eux, s'ils sont pas loin de chez eux, s'ils sont à 2 minutes de chez eux, tu vois? Enfin moi je sais que j'habite dans un dans un petit village entre guillemets. Bon maintenant il y a 4 000 habitants. Enfin, quand on était jeune, on sortait, on pouvait aller chez le voisin, on pouvait aller à chez des personnes qui étaient à 2-3 minutes, c'était pas un problème, tu vois? Après, c'est différent si tu es en ville.
Devant, je sais pas. Mmh. Ouais, mmh. Bah oui moi je suis en ville hein, enfin, il y a plus de 4 000 habitants, ça c'est sûr.
Ouais.
Mmh.
Donc ouais là il y a il y a quand même une une différence donc heu
Che Bah j'ai, mmh, j'avais vu il y a pas longtemps, hem, des enfants, qui étaient, heu bah, eux ils ont pas de téléphone, je crois pas parce qu'ils me demandent toujours l'heure. Hem, qui étaient, heu, au parc. Enfin c'est pas forcément un parc, c'est un endroit où on joue on joue. Ils étaient tous seuls, lui il de devait avoir 7 ans, sa sœur un peu plus grande, peut-être au collège. Et heu, j'ai une amie qui m'a racontée qu'en fait sa mère les laisse dehors depuis qu'ils ont que ils ont quatre ans.
OK. D'accord. Oui, non mais au bout d'un moment, heu, tu vois on s'étonne qu'il arrive quelque chose aux gamins, enfin
Ben oui en fait, heu, je dis: «Mais c'est pas possible.» Bah là, pour le moment, heu, il y a rien qui s'est passé donc elle touche du bois la maman. Mais heu, je me dis: «Mais moi je peux pas faire ça». En fait les laisser comme ça tous seuls, heu, vadrouiller, heu, ah non! C'est pas possible.
Mais mais moi non plus. C'est si tu ha ce si tu habites dans un petit village, tu es dans le quartier d'un petit village, machin, oui, enfin, c'est normal, tu vois? Il y a pas de souci. Si tu habites en ville, enfin non, je suis désolé, c'est c'est trop dangereux pour le gamin de le laisser tout seul, heu, le laisser tout s les laisser tout seul jouer dehors.
Mmh. Ouais. Bah oui! On sait jamais.
Et tu les amènes au parc en fait, enfin et tu restes avec eux!
Non mais je je crois qu'il y a il y a il y a je crois, il y a peut-être des personnes, heu, qui ont pas cette notion-là de de peur, tu vois? Ou je ou peut-être qui ne m font pas attention ou qui ne qui font des enfants parce qu'ils ont dû avoir des enfants, enfin, juste comme ça.
Oui. Hem bon, au bout d'un moment quand tu as tes enfants, tu cen quand même c'est censé aussi, heu, réfléchir un peu plus. J'ai envie de dire.
Ouais. Ben ouais, bah c'est dommage hein parce que, tu sais, ils ont l'air bien et tout heu et mais en vrai, je j'ai pas l'impression qu'ils sont très intégrés, heu, avec les autres enfants tu vois?
Z ouais, OK. Donc du coup, ça c'est un autre problème aussi.
Non.
Mais heu
Ouais, c'est
Non, enfin, moi je suis pas d'accord à partir du moment où tu as des enfants, tu es censé o t'occuper de tes enfants en fait. Si tu t'en occupes pas, fallait pas faire d'enfant! <chuckles>
Voilà, on est d'accord. <chuckles>